Sim, exatamente. É, esti p pronto, estilo musical também, né, o f o forró, ou aquelas músicas sempre lembra também. E e a a comida, pronto, ce você falou de comida, a agora eu fiquei com fome. Ai, ai. <laughs>
Uhum. Exato. Exa <laughs> Olha só que maldade, né, falar de comida é isso. Eh, falar de comida, eh e o cheirinho é muito especial. Sabe, uma coisa também tem o licor, o licor menino, o licor. Ai, que as pessoas fermentam, ali, tradicionalmente. Eu não tinha na minha família, mas pessoas que fazem o licor mesmo caseiro, e passa ali um tempo fermentando aquilo, e tal. Ai, tem licores deliciosos, né, tra eh, a tradição dessa época, é muito licor de jenipapo, tamarindo, de mas já aí hoje em dia tem de tudo, de chocolate, eh, de cajá. Gente, é licor de todo tipo. E é muito bom.
Nossa, meu Deus. Hã? Ah, licor, verdade. Sim, sim. <laughs> Aham. Hum. Uhum. Aham. Uhum. <laughs> Aham. É, ah, pronto. E, no no carnaval, você costuma celebrar muito o carnaval, ou você não não não não gosta muito do carnaval?
Eu go adoro o carnaval, pra descansar. <laughs> Não, nunca fui eu eu não sou daquelas que gosta do carnaval não, porque lá em Salvador é um um lugar, pelo amor de Deus, é muito forte. Carnaval lá começa, eh, mais de 1 semana antes. Mas como eu sempre trabalhei, então quando vinha o carnaval, eu amava, porque era o período que a gente conseguia descansar, né, as lojas fechavam, eu trabalhava vendendo carro, então é um comércio. Então, a tradição familiar que a gente tem para essa festa, era se juntar pra fazer um churrasco, eh, pra aproveitar os dias de folga, porque se a gente não gostava muito de sair, assim às vezes saía 1 ou 2 dias, né, pra aproveitar ali, mas tradição familiar para essa festa não tinha nada tão expressivo não, sabe, era mais de descanso.
Ah, pronto. <laughs> Ah! <laughs> Aham. Hum? Ah, sim, eu entendo. Aham. Sim. Hum? Já, sim. Aham. <laughs> Hum. Teu. Uhum. <laughs> Pra Certo. Ah, então não não era nem o o-o carnaval em si, era os dias que o carnaval, que no trabalho falava: "Ah, é carnaval, vou aproveitar do feriado". Ah.
Ok, isso aí. Isso, isso, isso, isso, eh, sabíamos que não ia trabalhar, então a gente aproveitava, sabe, pra descansar.
Exatamente.